Evet. Yani, o, eee, gerçekten, hani, eee, kültürü, eee, taşıyan bir, eee, yere koyuyor, yani. Eee, işte, eskiden eskiyi yenileyen ve, eee, hani, kuşakları birleştiren bir yerde de, eee, diyebilir misin a eee, müzik için?
Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Aynen, t Kesinlikle! Zaten aslında müziğin, ııı, en güzel olaylarından biri de bu bence aslında. Eskiyle yeniyi birleştirip evrensel bir dil yaratmak. Herkesin anlayabileceği, herkesin sevebileceği ve aslında burada senin de dediğin gibi, eee, bu, işte, en son bahsettiğimiz Tarkan'ın seslendirdiği parçada herhangi bir romantizm yok, yani ortada. O sadece kendi derdini anlatıyor. Yani, "Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece." diye. Aslında kendi hayatında bi bambaşka bir bölümden bahsediyor ama ne kadar hepimizin içine dokunuyor.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Yani, eee, bir, eee, yaşanmışlık aslında seni etkiliyor, benim anladığım kadarıyla, şarkılarda, sözlerde. Eee, çünkü, eee, tam bu sözleri şu an hatırlayamasam da az önce bahsettiğin sözler de, hani, eee, güneş, eee, böyle, hani, biraz daha, emm, yani, senin, eee, bağlantı kurabileceğin, eee, bir yerden aidiyetlik, eee, veren, ııı, bir hissiyat oluyor gerçekten.
Hı hı. Kesinlikle. Evet. Hı hı. Hı hı. <chuckles> <chuckles> Evet. Hı hı, hı hı. Tabii, tabii. Evet. Zaten aslında burada, zaten bence, bir kı bir parçaları bu s hani, beğendiği şarkıyı sevip sevmemem iş olaylarımızdan biri de sebeplerimizden biri. Ne kadar içselleştirdiğimiz sanırsam parçaları, kendimizle özdeşleştirdiğimiz. Böyle, kendimizden bir parça buldukça belki de parçaları, şarkıları sevmeye başlıyoruz.
Hı hı. Evet. Evet.

O zaman Türkçe'ydi, tabii. Şimdi, ııı, biraz da aslında elektronik müzik dinliyorum bu bu aralar fakat, işte, böyle sözlü müzikler de ayrı bir yeri var bende. Çünkü artık o kadar çok elektr elektronik müziğe maruz bıraktım ki kendimi, eee, etkileyemez oldu beni. Çünkü a hep aynı şeylerin, aynı omurga sisteminin üstüne dönmeye başladılar. Böyle güzel de mix'ler de çıkınca dediğim gibi etkiliyor. Emm, senin dediğine gelecek olursak, gününe nasıl başlıyorsun, modunu etkiliyor, evet, çok haklısın bu konuda. Eee, melankoliyi çok seviyorum fakat kesinlikle sabah, bunu tavsiye etmem. <chuckles>
Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hımm, evet. Hı hı. Sabah başlamıyorsun, <chuckles> sabah gününe öyle başlamıyorsun. <chuckles> Evet. Peki öyle bir durumda hani mod eee, sen de anladığım kadarıyla, eee, evet modumu seçiyorum gibi bir yerden, eee, düşünüyorsun ve, hani, sen, eee, sabah ilk dinleyeceğin yani, ilk şarkı dinleyecek olsan, eee, ilk yaptığın şey mi bilmiyorum ama? Eee, nasıl, eee, bir, emm, yani enerjik mi? Daha hani bazı insanlar, eee, daha, eee, yumuşak geçişli olan, eee, ya da sadece, hani, sözleri olmayan, sadece bir melodi, belki bir tını, eee, dinleyebiliyorlar. Nasıl bir tercihin oluyor, gününe başlarken? <chuckles>
Sabah asla! Sabah, yo yo yo yo. <chuckles> Hayır. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hımm. Hı hı. Hımm. Açıkçası sabahları, eee, şöyle, yani çok uzun zamandır müzik dinleyicisi olduğum için artık böyle b sabah bunu dinleyeyim gibi bir şeyim olmuyor. Biraz da artık bu yeni apli ap uygulamalara bırakıyorum, bunlar çünkü güzel liste, artık seni, bizi çok iyi tanıdıkları için müzik dinleye dinleye uygulamanın içinde. Sabahları, evet sa sabah senin moduna uygun şeyler önermeye başlıyorlar. Ama dediğin gibi genelde biraz daha house ağırlıklı müzikler dinliyorum sabahları daha ritmik, daha böyle hareketli, canlı. Ki dediğin gibi, eee, ki günü moduma güzel başlayayım. Sabah bir de ben, eee, Almanya'da ikamet eden bir insanım. Buranın havası biraz karanlık bir yer. <chuckles> Evet, evet. Bir de onun üstüne artı böyle melankoli eklersem, herhâlde evden çıkmam
Hı hı. Hı hı. Direkt onu öneriyorlar. <chuckles> Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. He, zaten güneş görmüyorum diyorsun. <chuckles> Evet. Evet. Evet, evet. Yani başlangıç so noktan zaten Almanya olduğun içi Almanya olduğu için zaten <chuckles> öyle bir yerden anladım. Emm, peki biraz, ııı, diğer müzik türlerinden de bahsetmeni istiyorum. Eee, mesela, emm, yani, işte, Türkiye'de Türkçe pop, ııı, biraz daha genişleyen bir yerde 2000'lere, 2010'lara göre, eee, ya da mesela, hani, eee, adı üstünde klasik müzik, eee, var, işte, Mozart, işte, Bach, eee, hani, bunlar, eee, senin için nasıl bir yerde? Elektronik, eee, elektroniği ve, eee, biraz house müziği, eee, kenara koyarsak.
<chuckles> Evet. Aynen, aynen. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet doğru. Hı hı. Evet.